Olha, as as redes ajudam a descobrir quem você é, ou criam uma identidade falsa? Me conta.
Olha só, eh, esse é um tema muito complexo. Porque assim, eh eh, depende muito da pessoa, depende muito, sabe, das expectativas que ela tem a a respeito das redes sociais, né, para que ela utiliza as redes sociais. Porque assim, tem pessoas que utilizam as redes sociais para fugir da realidade. Ou seja, para fugir da sua realidade. Então, eh, ela demonstra nas redes sociais aquilo que ela gostaria de viver
Uhum. Sim. Tá. Certo. Hã? De ser. É.
na sua realidade. E, isso acaba realmente criando uma identidade falsa, não apenas para as pessoas com quem ela está lidando, mas pra ela mesmo.
Uhum. Porque ela acredita você acha que a pessoa acredita no que ela tá postando, ali?
E Olha, há casos que sim. Isso é e isso é muito preocupante. É necessário você ter ter um um certo cuidado com isso. Porque assim pois disso, pode virar, sabe, problemas vim, problemas emocionais, ansiedades, sabe, depressão. Por quê? Porque eu fantasio uma vida, fantasio não apenas uma vida, mas uma identidade, né. Passo tento passar para as pessoas algo que eu não sou, acabo acreditando naquilo, mas quando eu chego na minha realidade, é totalmente diferente, sabe. E e e a e a informação que eu tô passando para o meu cérebro ela é dúbia. Ou seja, e ele não consegue captar o que é a realidade, o que é real e o que não é. E isso acaba gerando dentro da da da pessoa uma confusão.
Uhum. Pois pois é. É. É. É. É. Hum, si é. Algum distúrbio, né? É.
Isso, isso.
Então, você já fez alguma coisa desse tipo, assim, alguma vez? Porque às vezes a gente dá uma escorregadinha, né? Você já fez alguma coisa assim que voc sei lá, já postou alguma uma uma foto que você não estava lá na hora? Já teve alguma coisa assim?
Olha não, porque eu realmente, eu tomo muito cuidado, né, com esse com essas questões, com o meu lado emocional. Eh, eu eu sou, assim, eu, por vida, eu costumo ser muito autêntico, né. Nas mi as minhas redes sociais, eh, hã
Sim. Tá. Hã.
assim, as postagens que eu faço é basicamente, eh, gravações dos meus versos ou então, assim, s
Hã. Sim. Dos seus versos?
Isso, é porque eu sou um is isso, sou poeta, eu eu já escrevi, né, um livro, de Salmos e poesia. Tô na verdade, tô nas na construção do segundo livro.
Você é poeta? Ah, que legal. Ah, que bacana. Que maneiro. Aham.
E e, e e os versos
E você usa suas redes sociais para isso, então, para se expressar, assim, artisticamente?
Isso, utilizo, utilizo. Eh, e aí d os versos desse segundo livro, eu tenho assim, me veio em mente, né, ah, em de uma certa forma passar para as pessoas aquilo que eu tenho recebido, porque eu acredito bastante que aquilo que eu recebo para poder, né, como inspiração, para poder escrever meus versos, vem de Deus, e se tem, né, m eh, gerado algo em mim, eu acredito que vai gerar nas pessoas também, e que vai alcançar pessoas de uma certa forma e aí eu tive essa ideia: "Olha, eu vou gravar vídeos, declamando, né, o os meus versos e vê aí, né, quem a quem vai alcançar". Então assim, eh, eu utilizo muito as minhas redes sociais mais para isso, ou en ou então quando eu vou fazer alguma viagem, eh, vou lá, pos tiro algumas fotos, posto algumas coisas, mas eu não sou muito de estar postando toda hora, de estar postando tá postando a minha vida, mas já vi, né, muitos casos, né, assi muitos casos assim, né, de de pessoas que se utilizam, né, da das redes sociais, e pessoas que eu conheço e que eu sei qual é a realidade. <giggles> E e de uma certa forma ficam postando coisas que são totalmente à parte, né, são totalmente desconexa com a sua realidade. E e
Ah, legal. Aham. Ah, que legal. Também, né. Hã. Direto. Hã. Tip Ah, tá. Não existe. Me dá um exemplo, assim, de uma pessoa que você conhece, e qual atitude que ela teve que não conectou com a realidade dela?
Pois, então então, assim, eu tenho um um amigo em específico, né, que aqui aqui onde eu moro, né, aqui em Portugal
Hã. Hã?
E e e que eu conheço, né, a realidade dele é um amigo de uma certa forma até próximo. E assim e volta e meia ele utiliza, né, hã, o Instagram, as redes sociais pra ficar postando carros, né, e tal. E e a forma como ele posta po dá a impressão, passa a mensa talvez não seja essa a intenção dele, mas passa a ideia de que aquele carro é dele. E e assim, eh
Ah. Parece que é dele. Tá. Hum.
É complicado, porque se ele posta isso, com essa intenção e, de uma certa forma, ele daqui a pouco, ele passa a acreditar que essa é a vida dele e que ele precisa sustentar esse personagem. Esse personagem ele não vai ser sustentado por muito tempo. Se ele está querendo impressionar alguém, né, com com esse com e com esses atos, com esses posts, vai chegar um momento que, sabe? Se nada fica oculto por muito tempo, né? Uma mentira, ela não pode ser sustentada por muito tempo, então isso pode trazer, eh, complicações futuras então, eh, eu acho isso muito, mas muito desnecessário mesmo.
Sim. Sim. Claro. Sim. É verdade. Aham. É, é uma coisa que assim, de repente é uma carência ali da pessoa, né, uma é um desejo de t de ser do do do ter, né?
Sim. Aham.
E aí só que elas não são ainda ou desejam ou dão valor àquilo mais do que o do que, tipo, porque o ter ele é muito vazio, né.
Sim. Verdade.
Então, eu quero ter um carro, eu quero viajar, eu quero ter essas coisas que relacionam dinheiro, mas será que o o os meus valores, eh, eu eu tô dando prioridade também pra valor? Porque assim, eh, você pode ter muito dinheiro, pode não ter e ser pessoa ruim e pessoa boa tem de tudo isso, né. Mas eu acho que a partir do momento que você mente sobre certas coisas eu acho que os valores da pessoa você co começa até a julgar porque, enfim pra que mentir, né, se não é a sua realidade? Eu não sei, eu acho complicado também como você falou.
Sim. Verdade. E e a nossa pri e a nossa prioridade precisa ser estar mais no ser do que no ter, né. Porque porque a partir do momento que eu sou que eu sou, sabe? Uma pessoa boa, sou uma pessoa confiável, sabe? E eu sou uma pessoa que, eh, que tem um uma personalidade, que tem um um bom caráter, eh, querendo ou não, de uma certa forma e pelo menos eu acredito assim
S No ser do que no ter, total. É. Aham.
atrai coisas boas, né, a a acaba acaba atraindo. E assim, as as redes sociais, elas têm a ajudado muito a a a criar essas identidades falsas inclusive de pessoas que não se aceitam como são, né. E e e
Sim. É. É, muito filtro também, né, mexer no rosto, no corpo, enfim, tem muito disso também, né.
Isso é uma uma dificuldade em se aceitar, sabe? Em se amar principalmente. Antes de de você dizer que você ama alguém, antes de qualquer coisa você precisa se amar, se conhecer, se aceitar. Isso é muito importante pra que você possa a partir do momento que você se aceita, que você se ama, você tem o que oferecer para as outras pessoas. Mas se você não se aceita, se você não se ama, sabe? A sua a a as suas relações podem correr o risco de ser relações vazias também porque você vai estar dando aquilo que você não tem e que você não vive pra você mesmo, isso é muito perigoso.
É. É. É. E aí você vai acabar atraindo pessoas que têm esse vazio dentro delas também, de repente. Ou que buscam só isso, né, o ter ao invés do ser e enfim, você acha que essa cultura assim de influencer acaba ajudando pra isso?
Sim. Sim, porque como o próprio nome, fala, né, a q influência, ou seja ele eles têm gerado uma influência, e em hum em boa parte dos influencers, eles vêm com com muito vazio, eles não têm muita substância, não têm muito o que oferecer, sabe? É algo muito vazio, ele eles eles, eh eh, publicam, eles divulgam, eles expõem uma vida que muita das vezes não é uma vida real, mas para aqueles milhares de seguidores, é é algo assim que é é que sabe? Que é atingível, sa mas só que e o próprio influencer muita das vezes não vive aquela vida que ele passa.
Uhum. É, é real.
E e os seguidores eles estão consumindo esse tipo de conteúdo, e e esses influencers eles fazem questão de dizer: "Olha," eh, tipo, pa passar a mensagem, "Eu tô vivendo isso aqui, vocês também podem viver se fizer isso, isso e isso." Por isso que tem tantas pessoas se envolvendo com tantas coisas se se envolvendo com vícios em jogos, sabe? E ai a a e caindo
Umas Pois é, é triste, né, cair num lugar desse. Outro dia eu vi uma uma amiga assim que eu na verdade não é tão amiga, é uma colega, a gente se viu poucas vezes. E aí ela postou assim um reels que parecia que era pra, tipo, ela queria viralizar, tipo assim, eh, eu mudei de profissão. Aí ela sempre foi cabeleireira tal e aí ela estava como como é que se diz? Trocadora de ônibus. Aí eu falei, gen gente que engraçado será que é ver eu comecei a duvidar assim será que é verdade isso? Porque não faz sentido ela trocar uma coisa pela outra. Enfim, eu fiquei assim gente a que ponto as pessoas chegaram pra viralizar, né?
Sim. Sim. Pois é, ficam inventam profissões, inventam uma nova identidade, e e então elas precisam ser vistas, elas precisam ser aceitas, e muita das vezes na verdade o que elas precisam mesmo é de um tratamento, <chuckles> pra poderem realmente sa
Por É. É uma, ne <laughs> Um psicólogo, às vezes, só resolve, né, também.
Tem sido hoje, a uma das profissões mais procuradas porque realmente as pessoas, elas t elas têm caído em um vazio existencial e isso é mui isso é muito perigoso. Não não é à toa que temos visto vários problemas acontecerem, né, pessoas tomando, sabe, rumos na sua vida que poderiam ter sido evitados e parecer algo tão pequeno, né, algo assim tão pois é porque, assim, poxa só são redes sociais, só são publicações, mas não só são isso, muita das vezes as pessoas elas estão ali postando, mas quando você vai ver nos pormenores elas estão mandando uma mensagem com aquelas postagens, eh né, se ela tem
Necessário, né. É. É. Uhum. Sem propósito assim, né. É. O que que você acha disso, assim? Essas indiretas, diretas? <laughs>
<laughs> Justamente, eh, pessoas que na na sua realidade, né, na sua vida real elas não têm a a a a a maturidade e a capacidade de de enfrentar, né, a a a a os desafios, as pessoas, sabe, de emitir suas opiniões e se escondem atrás de uma tela, né, pra poder ficar ali, eh, né, mandando indiretas e, tipo, aquilo de uma certa forma, eh, recon reconforta o seu ego, né. Alimenta o alimenta o seu ego: "Olha eu tô aqui." A a pessoa ela vai ver e ela vai s sentir que é pra ela, mas poxa você não poderia di diretamente chegar à pessoa e ir lá e falar Pois não, mas
Sim. É. É. Falar. É às vezes vira um jogo também, né, de você não tem coragem de falar, você manda uma indireta, enfim, <giggles> é complicado, né?
Muito muito complicado, as pes assim, as pessoas elas precisam, eh, se desconectar mais, né. Tem um termo, né, que se é utilizado bastante que é o detox, que o o eh eh isso o detox digital. Então, eh eh, eu acho isso muito muito necessário em algum momento na vida, eu acredito que todo mundo tenha
É. É, digital né? Todo mundo tem que f fazer, né.
que fazer isso. Porque tá todo mundo hoje conectado nas redes, tá conectado, sabe e e às vezes você fala: "Não mas eu não estou preso." Mas tipo será mesmo? Será que
É. Será
Pois, e
que você consegue passar quantos dias sem o seu celular, né? Sem ficar maluco assim?
Pois. Sem ficar imaginando quem falou com você, qual é a última novidade, eh, qual é a última notícia, sabe. Será que e e engraçado que antigamente vivíamos sem, e vivíamos muito bem. E hoje a gente não consegue ficar 2 horas
É. Sim. É. Pensar sobre a vida sem, né? É.
Pois, pois. Vai chegar o momento que vai ser que é necessário realmente, eh, cada um tomar essa essa essa via, né. E essa atitude na sua vida, de se desintoxicar. <laughs>
Atitude. É verdade. Olha, adorei falar com você sobre isso. Acho que a gente conseguiu aprofundar bem assim sobre o assunto, né. Eu acho que é muito difícil, assim, você julgar ou saber conhecer uma pessoa só olhando ali pra rede social, porque eu acho que tem muito do é quase que cria uma persona ali mesmo, né. Muito obrigada pelo pelo papo, foi ótimo, viu.
Verdade. Ah, eu que agradeço, foi muito bom poder falar aí, eh eh, desse dessa questão desse assunto com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades. <laughs>
Ah, com certeza, até mais, viu. Tchau, tchau.
Até.